Exatamente. Eu acho que isso é muito é muito interessante, assim, o que você falou, do tipo, você gera uma expectativa tão grande de achar alguma coisa tão legal, e aí você chega lá e fala: "Ah, não, não é tudo isso", né.
Era só isso, né, eu já eu já vivi isso muitas em muitas coisas, não só lugar de de que você quer comer alguma coisa que você ouviu falar, como lugares que você f um um monumento que você foi conhecer, você fala: "Nossa, é isso aqui?".
Né, um claro. Sim, sim. É e e tem muito aqui, tem muito na nas mídias sociais, né, tipo, a expectativa e a realidade, né, na expectativa tem uma foto linda, um vídeo super bacana, tal, e na realidade não, não tem nada a ver com aquilo, lotado de gente e tal, e do tipo, não faz muita diferença você ver pela foto ou ver ao vivo, né. Então, eh, existem muitas esses, eh eh, esses tem alguns guias, inclusive, que é do tipo viva como um local né, do tipo visite o lu o lu o lugar como um local.
É, exatamente. É, exatamente. Sim, é é a melhor coisa é esse tipo de cois de passeio.
É, porque você vai e você não vai para um lugar hypado, né, tipo, ah, é um é uma trend, né, isso aqui, não, todo mundo quer vir aqui e tal. Assim, óbvio, você vai para vai para Paris, você vai ter que ver a torre, né, não tem muito jeito, né. Mas, eh
Uhum. É. Sim. Voc a aquele negócio, você pode até nem comprar ingresso para subir, mas você vai ver ela, vai ver o tamanho, vai tirar uma foto no pé da torre e está certo.
Exato, mas você vai ver a torre. Exatamente. No caso do do do Louvre, por exemplo, aí eu acho que já é baseado na na na na surpresa, porque você entra no Louvre e você sabe que tem um monte de coisa, mas você não sabe exatamente aonde estão todas as coisas. Então você tem que ir descobrindo cada uma das coisas. Então eu acho que já é u um já é um destino interessante por conta dessa surpresa. Mas eu indicaria isso pra você, tentar fazer, eh, viagenzinhas um pouquinho mais curtas e mais inusitadas. Acho que você pode pode gostar bastante do resultado. <chuckles>
Sim. Sim. Sim, aí você é, é um passeio completo. É verdade. Ah, que bom. Olha, excelentes conselhos, viu, vou colocar em prática acho que você me ajudou bastante hoje.
Foi um prazer, eu estou sempre aqui quando você precisar, viu. Um abração.

Não me incomoda me assim, minha esposa ela já sabe porque a gente já está junto há muito tempo. E aí assim no início ela fala vai, já ambientou? Já ambientou com o lugar? Eu falo não, ainda não. E eu fico assim preocupado, olhando, vendo as coisas, isso me dá realmente um desconforto físico, eu me sinto meio mal até. Até eu eu estar um pouquinho mais relaxado, aí a gente vai em um lugar, toma um café, vai conhecendo, vai andando, eu vou sempre eu fico sempre preocupado porque a minha preocupação é que ocorra alguma coisa, né. E se ocorrer alguma coisa e eu não puder, assim, eh, cuidar da minha família, sabe? Eu sempre falo, é como se fosse aquelas cenas de filme que tem um uma confusão enorme, e aí passa aquele bolo de gente e leva a outra pessoa e você não consegue e as pessoas se perdem. É esse tipo de coisa que me aflige, eu sei que é uma coisa na minha cabeça, eu eu tenho essa ciência, mas é uma coisa que muitas vezes é mais forte do que a vontade própria.
<laughs> Já te conhece, né. <laughs> Entendi. Aham. Está ok. É, entendi. Entendi. Aham. Aham. Aham, claro. Não claro, assim. Vo você é o tipo de pessoa que quando você chega no restaurante você já olha quais são as rotas de fuga, se acontecer alguma coisa? Ou seja, você já você já se prepara para
Uhum, sim, quais são as rotas de fuga, quem quem são as pessoas que estão lá dentro, eu analiso todo mundo.
É quase um agente secreto, né, tipo
Exatamente. Eu eu olho para cozinha, eu vejo como é a cozinha do lugar para ver se é limpa, se não é, se tem coisa suja, eu eu já saí de lugar, porque eu cheguei eu falei aí eu levantei e falei: "Não vamos embora", minha esposa: "Por quê"? "A cozinha é suja". Então ela já sabe, vamos embora. Ela nem ela nem discute porque aí ela sabe que eu tenho razão. Mas eu já olho tudo. É, <laughs> é o tempero extra.
Entendi. Ah está. <laughs> Mas às vezes esse é o sabor da coisa, entendeu? <laughs> A sujeira é o que é o que dá o tempero. E ah, uma outra pergunta, quando você vai você vai viajar para algum lugar e tal, você faz o planejamento nos mínimos detalhes ou você deixa espaço para alguma coisa tipo de surpresa?
É. Então a gente faz sempre um planejamento assim.
Tipo, o plano assim ah, vamos, eh, vamos para o museu, a gente fica tantas horas depois a gente vai comer em tal lugar, depois a gente vai para tal lugar, é é é bem estruturado assim.
Sim.